كان في موضوع كده ويعني عايزة أفضفض معاكِ فيه عشان خاطر مضايقني أوي، وأنا بقيت أتصرّف غلط يعني، فمحتاجة أتكلم شوية يعني.
اتفضلي، تحت أمرِك.
بُصّي، أنا لمّا باكون متوترة كده، ومتضايقة وزعلانة، باكل كتير، يعني باكل كتير ومش باكون جعانة أصلًا، فاهمة؟ باكون إيه عايزة آكُل وخلاص يعني باطَلّع الغضب أو التوتر أو الزعل اللي أنا فيه، عن طريق إن أنا بافضل آكل، وخاصةً يعني حلويات، حتى مثلًا مش باجيب أ حاجة مفيدة آكُلها مثلًا حاجة خُضار أو فاكهة أو كده، لأ باجيب شوكولاتات، شيبسيات، عصاير، أي حاجة، امم فيها مواد حافظة، من برّه مُضرّة للصحة أنا باجيبها، تمام؟
امم.
فالموضوع بقى صعب أوي عليَّ عشان أنا على طول باعمل كده فاهمة، يعني مش مرّة أو مرتين أو كده، لأ أنا على طول يعني بابقى يعني كل أمّا أزعل، كل أمّا أتضايق، أرُوح آكُل حاجة أرُوح يعني أصلًا عارفة بابقى عندي أصلًا عاملة كده في البيت يعني عندي آآ، على طول في حاجات حلوة، على طول في snacks، على طول في مشروبات جاهزة، آآ، شوكولاتات، بسكوتات، كُلّ الحاجات دي دايمًا موجودة، يعني منين ما بازهق، بازعل، باتضايق، باتوتر، باتخنق باتكلم مع حد من صحابي أيًا كان اللي باعملُه، باجيب حاجة آكُلها أتسلّى فيها، حاجة بقى حاجتين 3 ويعني لمّا ما ألاقيش مثلًا حاجة آكُلها أو كده، بابقى متضايقة جدًا، و وزعلي بقى بيزيد زعل إن أنا من إزاي ما عنديش حاجات آكُلها وتسلّيني وكده، فاهماني؟
يا خبر! امم. امم، امم، فاهماكِ طبعًا، فاهماكِ وحاسة بيكِ، الموقف يعني غِتت شوية و وعندِك حق، طَب قولي لي يعني أنتِ ده بيحصل لِك عادةً مع أي موقف يزعّلِك يكون موقف عاطفي أو موقف يعني والَّا أي موقف؟
لأ، كل المواقف يعني كل حاجة أنا ب بتضايقني آآ، بتزعلني أو كده، دايمًا باروح آكُل أيًا كانت إيه الحاجة آآ، مثلًا آآ كنت كان عندي project وكنت عملت وِحِش النهاردة آآ، اتأخرت على المحاضرة ما رُحتش حد ضايقني كلمت حد من صحابي وزعلني. افتكرت حاجة مضايقاني من 60 سنة و <chuckles> والله برضه ده بيزعلني يعني فاهمة؟ منه مش موقف معين أو كده لأ كل المواقف كل حاجة بامُر بيها باحس إن هي ضاغطاني ومزعلاني، فدايمًا أروح يعني إيه هربانة بإن أنا آكُل حاجة تسلِّيني حاجة تنسيني الزعل اللي أنا زعلته وكده.
إمم. يا خبر. آه. آه، يعني أي موقف توتر بتميلي بتبقى عندِك توتر عندِك حزن عندِك ملل عندِك زهق، أي حاجة بتميلي إنك تطلعي حزنِك ده أو توترِك في الأكل.
بالضبط كده يعني، ف
آه، إيه أنواع الأكل بقى اللي بتميلي ليها أكتر حلويات أكتر والّا آآ، حاجات يعني تقيلة أكتر والّا إيه؟
بُصي، هو أنا فعلًا يعني ب باكُل حلويات أكتر بأمانة ما يعني ما احبش أكُل حاجات تقيلة لأ حاجات حلويات حتى لو هو أو بُصي أو حاجات حادقة بس خفيفة، شيبسي آآ، حاجات من اللي هي بتاعة الفُرن الحادقة دي، أي حاجة كده تكون إيه يعني تسالي مش أكل مثلًا أكل أو هاروح اتغدى أو هاروح أتعشى أو كده، لأ تسالي وبتبقى يعني باخدها على فترات طويلة آآ، مش إنه مثلًا كَلَت مرة وخلاص، لأ يعني باكُل كتير، بافضل أكُل كتير.
إمم. آه، آه. إمم، إمم. آه، مش أكل بمفهوم الأكل بس بتفضلي تتسلي آآ، آه، يعني يعني حلويات، نشويات، أي حاجة بقى قدامِك بس تكون Snacks كده، فهمتِك، آه فهمتِك، فهمتِك، طيب
بالضبط. آه، حقيقي، ده ده اللي باعمله. فالموضوع بقى صعب أوي عليّا.
طب هو أنتِ يعني قولي لي كده ال الطريقة بتاعة ال اللي بتطلّعي كبتِك في الأكل وكده، أثرت عليكِ في إيه بالضبط في نشاطِك في يومِك، يعني حاسة بإيه في صحتِك؟ وزنِك زاد، حاسة بإيه؟
إمم. وزني زاد طبعًا، دي حاجة يعني ما فيش كلام فيها، وزني زاد جدًا، وطبعًا بقى باين عليّا أساسًا، يعني أنا لمّا وزني بيزيد يعني أول حاجة بيبان عليّا بسرعة هي وشي، فبقى وشي كده منفوخ عن الطبيعي عن اللي أنا متعودة عليه وبتاع، فيعني طبعًا حاجة سخيفة خالص، أنا أصلًا باتضايق لمّا وزني بيزيد أو كده، كمان آمم، يعني مش باعرف بقى ألبس براحتي مش باعرف أروح وآجي، ببقى تعبانة خالص نفسيًا وكمان طبعًا صِحيًا الدنيا بتتدمر خالص، بسبب سلوكي ال السيء اللي أنا معتادة عليه ده.
ياه! إمم. إمم. إمم. فاهماكِ طبعًا، وحاسة بيكِ، وال الموقِف بايخ خاصةً لمّا تحسي بقى تغييرات بدأت تظهر على جسمِك، وتحسي إن أنتِ آآ آآ، جسمِك وزنِك بيزيد وبيبان على وشِك زي ما أنتِ بتقولي، فده معناه برضه إنه هيأثر على نفسيتِك، وهيخليكِ برضه ترجعي تاكلي تاني أكتر، فيعني دي مشكلة كبيرة وأنتِ ليكِ حق تبقي حاسة كده، و وليكِ حق تبقي متضايقة، بس خلينا يعني نفكر أنتِ لمّا بتلاقي نفسِك زعلانة من حاجة أو متوترة حتى مش لازم زعلانة آآ، ما فكرتيش ت تشوفي حاجة تانية غير الأكل تعمليها؟
فهمتِ؟ فا إمم. والله لأ، يعني عادةً دي الحاجة الوحيدة اللي بتكون جاهزة قدَّامي سهلة، فعلى طول باعمِل كده إني أروح آكل آمم، أسمع أغاني وأنا باكل، يعني دي الحاجات اللي باعملها أشوف حاجة تسلِّيني وأنا باكل كده، لكن ما باعملش حاجة يعني لازم يكون الأكل حاجة أساسية في ال في وقت الزعل اللي أنا فيه أو مثلًا لأ بصراحة يعني ما ما جاش في بالي إن أنا اعمِل حاجة مختلفة أو كده مش عارفة يعني هل هتفيدني أو لأ أساسًا أو كده، باحس إن أنا محتاجة يعني ألهي نفسي كده وانشغل عن اللي أنا مزعلني أو مضايقني.
إمم. ما حاولتيش، إمم. إمم. يمكن لو جربتِ إنِك تنزلي تت تمشي مثلًا أو تلعبي رياضة أو أو تعملي أي حركة فيها نشاط، يمكن تك كانت يفرق معاكِ لو كنتِ جربتِ ده، لإن أنتِ كده آآ، يعني زي ما أنتِ قلتِ بتعاني، عندٍك مشكلة في وزنِك عندِك مشكلة في في شكلِك آآ، قلتِ كمان نقطة مهمة أوي إن أنتِ حتى آآ، طريقة لبسِك مش عارفة تلبسي حاجات نفسِك تلبسيها.
ف إمم. بالضبط كده، يعني في لِبس كنت بالبِسُه زمان ما بقِيتش عارفة ألبسُه دلوقتي، عشان خاطر ما بقاش مناسب ومش أحسن حاجة وبتاع، فطبعًا ده بيأثّر أصلًا على نفسيتي بالسَلب فباتضايق فأ باقعد ألِفّ في نفس الدايرة، إنه أنا متضايقة تَخَنت ما بقاش شكلي حلو، وشي تَخَن بارَكِّز بقى في التفاصيل اللي تنَكِّد عليَّ أكتر، ويعني إيه، وأرُوح يعني مزوِّدة الطَ الطين بَلّة، أه بالضبط كده، آه.
آه. ترجعي تاني تاكلي أكتر، آه، آه، آه طَب جرّبتِ تعملي أي نظام للتخسيس أو كده؟ أو نظام سُعرات حرارية، نظام بحيث تبقي حتى لمّا تنفعلي أو تبقى عندِك آآ، حاجة موتراكِ، تخليكِ ملتزمة بال بالنظام بتاعِك، وتقولي مش هابوّظُه مش هينفع أو كده؟ والَّا
والله أنا يعني حاليًا عاوزة أمشي على نظام غذائي فعلًا، وباحاول دايمًا إنه يعني يبقى عندي نظام أو كده، بس مش عارفة يعني فاهمة، ب بانجذِب أكتر، ما بدأتش أنا بس فكّرت يعني وقُلت خلاص يعني نويت وكنت عايزة آخد الموضوع بجد وكده، بس برضه إيه بابقى بانجذب للأكل كده، باقول اللي هو لأ طَب وأنا طَب ال طَب الشوكولاتات دي كُلّها مين هياكُلها؟ فاهماني؟
برضه ما بدأتيش يعني؟ آه. آه فاهماكِ، آه، آه فاهماكِ، آآ شعور ال شعور الأكل وكمان شعور ال ال الانفعال أو إنِّك تبقي غضبانة من حاجة، أو زعلانة من حاجة آآ، ده مشكلة كبيرة و وطاقتثك كُلّها بتطلع في إنِّك أنتِ عايزة تنسي موضوع الزعل، أو تنسي الحاجة اللي بتفكّري فيها فدَه بتوجّهيه بإنِّك تعملي أي حاجة تحسِّسِك إن أنتِ كده مبسوطة أو سعيدة، وده طبعًا أنتِ بييجي عليكِ بالسَلْب لأن أنتِ بت بترجعي تزعلي أكتر، كل أمّا هتبُصّي لنَفسِك في المراية بتزعلي أكتر، كُلّ أما بدأ يظهر عليكِ الوزن ويظهر عليكِ تغيُّر في الشكل، ده هيخليكِ تحسّي بتَعَب أكتر، طيب يعني أنا يعني فعلًا آآ، يعني متعاطفة معاكِ وحاسة جدًا قد إيه أنتِ آآ، ال الموقف صَعب عليكِ، بس هو لازم تفكّري في طريقة تساعدِك عشان عشان صحِّتِك أي قبل أي حاجة، لأن ده أنتِ كده بتؤذي صحِّتِك، يعني أنتِ كده ه هتبدئي تدخلي ف في دور آآ، تَعَب ومَرَض وت وأَلَم، ف <tsk> ده كتير عليكِ فأنا شايفة إن أنتِ ممكن تجربي مثلًا زي ما قلت لِك، حاولي تدخّلي الرياضة في يومِك حاولي حاولي لمّا تتضايقي وتزعلي آآ، مثلًا تعملي تمارين الزومبا في البيت، شغّلي موسيقى حلوة، وآآ، و
فالموضوع صِعِب. بالضبط. ده حقيقي، آه، آه. امم. امم. ممكن، آه.
وحاولي تطلعي الكبت اللي عندِك أو الزعل أو الحاجة اللي ضايقتك، في إن أنتِ تعملي تمارين الزومبا دي جميلة جدًا ومفيدة. حاولي تعملي تمارين التأمل بتاعة اليوجا. آآ، أقل حاجة انزلي امشي ابعدي عن التلاجة وابعدي عن الأكل اللي أنتِ جايباه، لما تجيبي حاجات من دي جيبي كميات قليلة ما تخليهاش دايمًا قدامِك.
أيوه. إمم، إمم، فعلًا أنا على طول باجيب يعني حاجات بكميات زيادة، اللي هو إيه مثلًا 3 4 من كل حاجة آآ عصاير و و ومَيَّة غازية يعني بيبسي وكده على طول بكميات كبيرة، مثلًا مش cane صغيرة أو كده يعني كل حاجة بالضبط حسب زعلة زعلتين 3 يعني مش مرة واحدة بس. فطبعًا يعني الموضوع مش بيكون أحسن حاجة يعني بادمر الدنيا خالص بقى.
آه، عاملة حساب الزعل. اهم. امم، آه أكيد، أكيد، آه طبعًا، أنتِ ممكن يعني برضه تطلبي دعم من صاحبة، من أم، من أهل، من أي حد آآ، تتكلمي معاه ويعني لمّا تكوني متضايقة بدل ما تاكلي، تشوفي حد تتكلمي معاه. آآ، تقولي ما تتحرجيش اطلبي الدعم اطلبي المساعدة، علشان حد يساعدِك، عشان لما يمكن لما هتتكلمي وتفضفضي باللي مضايقِك واللي زعلِّك أو الموقف اللي أنتِ بتفكري فيه وشاغلِك، حتى لو مش زعل يعني بتفكري في حاجة وشغلاكِ آآ، ممكن دي يخليكِ آآ، يعني توجهِك للأكل يبقى أقل.
إمم. آه. صحيح، ممكن، آه.
يعني آه، ممكن أنا باحاول أفكر معاكِ، إنك توصلي لحل بحيث تطلعي من ال من الحالة النفسية دي أو ما توصليش ليها، لأن دي حالة نفسية مزعجة جدًا، و وأكيد هتسبب لِك ألم فظيع يعني وأنا متعاطفة معاكِ جدًا في الموضوع ده، فممكن أوي تعملي كده، آه، ممكن تعملي كده حاولي تطلبي مساعدة، تشوفي صديقة تطلبيها وقت الضيق وقت التوتر وقت الفكر في أي حاجة فكري مع حد، المساعدة عمرها ما هتزعلِك، و وممكن بالعكس تبقى دعم ليكِ، وتبقي كويسة، وأتمنى لِك تبقى كويسة.
حقيقي آه، يعني. إمم، إمم. أتمنى حقيقي إن الحاجات دي كلها تساعدني، لأن فعلًا الموضوع بقى سخيف ومزعج أوي يعني، الأمر بيزداد سوء يوم عن التاني، فأنا هابقى أعمل كده وحتى يعني موضوع إن أطلب دعم ده أنا كنت باتحرج منه فعلًا بصراحة، باحس إنه يعني حاجة مش لذيذة، بس لا أنا هاتشجع ولازم أعمل كده عشان لازم أخاف على نفسي وأبقى مهتمة بنفسي أكتر، آه بالضبط، حقيقي متشكرة جدًا، جدًا ليكِ يعني، إنِّك سمعتيني، برضه نصايحِك كانت حلوة جدًا، ودعمتيني دعم يعني كافي جدًا، شكرًا ليكِ.
عشان صحتِك، أيوه، عشان صحتِك.